Мгм.
А, и это нормальная адекватная цель. Каждый, в принципе, может быть 70, да, допустим. Ну, почему нет?
Ну да, обычно, да.
Ну, и, э, вот, и чтобы сбросить 50 килограмм, это же надо, ну, минимум год, а то и больше. Там мотивации не будет никакой. Там, э, вот Почему так мало, наверное, дь добиваются каких-то таких результатов? Потому что вот они как бы опираются на мотивацию, а дисциплина нужна на долгие годы. Это совсем другое.
Мгм. Ну да. Мгм. Ну, знаешь Это я согласна. Но, знаешь, мне кажется, в этом случае именно нужно дать другую фольма фо формулировку мотивации именно и тоже в своей голове. То есть например, человек весит 120 килограммов. То есть я думаю я могу предположить, что помимо того, что человеку не очень может быть приятно смотреть в зеркало, неприятно принимать свой размер одежды, он, наверно, себя чувствует ни не на 100 %.
Мгм. Конечно, э, но многие люди, они понимают, что им надо худеть, но некоторые не могут этого сделать всю жизнь, ждут мотивацию.
Ай Мне ка но мне кажется, если мотивацию ставить немножко по-другому, не в плане, что я хочу похудеть там до 70 килограмм, а я хочу там быть в состоянии, там, например, там 2 часа ходить и не уставать по улице, или я я хочу лучше себя чувствовать, чтобы колени больше не болели или ещё что-то. Эта мотивация, она куда более понятная. И мне кажется, это помогает дисциплине.
Ну вот Ну она тоже мотива ну это тоже, кстати. Я хочу себя лучше чувствовать- это какая-то вообще непонятная, расплывчатая мотивация, которая со мной вообще вот не работает. Ну, мне надо четко какие-то мотивации, да, там, а: "Я хочу шпагат я хочу шпагат, поэтому я хожу на йогу". Ну, какое-то такое, а не просто: "Вот я хочу себя лучше чувствовать". Это какой-то такой переменной, для меня непонятно и вообще, что это. То есть, вроде сегодня я лучше чувствую
Да ну. Мгм. Ну это интересно, да.
завтра не лучше чувствую. Вот это такое вот.
Э Ну, знаешь, я как бы ну, мне кажется, действительно, всё-таки у каждого какая-то своя мотивация. То есть я не говорю, что обязательно там Я хочу себя лучше чувствовать. Это правильная мотивация. Но мне кажется, может быть, проблема изначально в формулировке мотивации, только то, что для тебя работает, и потом как-то оно за собой и дисциплину подтянет. Потому что это как бы только по моим ощущениям. Потому что я по себе заметила, то есть у меня было 2 раза в жизни, что я сбрасывала большой вес сравнительно
И вот мне <chuckles> Ну да, да. Ну если, конечно, да. М, ну, сколько ты сбросила?
Ну, там